Iya, bener, kayak gitu kan, itu keitungnya kayak niat banget nggak sih, Kak? Kayak maksud aku ya, emang effort aja, gitu. Jadi ya, aku ngerasa emang kayak perbedaannya juga di situ, jadi emang udah terlihat bahwa aku lebih niat di perusahaan yang ke-2 tadi, daripada perusahaan pertama, kayak gitu. <chuckles>
<chuckles> Iya iya. <laughs> Iya, juga ya, kalau dipikir-pikir. Oke oke, dan saat itu gimana, Kak, setelah wawancara dengan perusahaan baru itu, apakah, eee, dapat kabar lolos atau gimana, tuh?
Nah, jadi setelah interview HR itu aku dibilang, Kak, kayak, "Kalau misalkan kamu keterima nanti, eee, setelah pulang dari sini langsung dikabarin lagi, ya". Jadi emang mereka tuh kayak iya, mereka tuh emang kayak nggak mau ngebuat nunggu lama anak magang, juga. Jadi mungkin nggak ngerasa digantung, gitu ya, Kak, sampai akhirnya aku dikabarin bahwa besok aku diminta buat balik lagi ke kantor untuk interview user, gitu.
Buset, e cepet banget, Kak. Oh. Heeh heeh. Wah, keren banget keren banget. Tapi waktu interview user-nya gimana, Kak? Ada ngerasa, eee, perlu persiapan kah? Merasa s tertantang juga kah saat itu? Ada kesulitan kah? Atau lancar nih sama percaya dirinya waktu wawancara HR, Kak?
Aku tuh emang mempersiapkan dirinya juga banyak banget sih, Kak, kayak maksudnya belajar-belajar materi tentang si job eh, si, apa namanya, deskripsi eh, si job aku nanti ini tuh apa kayak, gitu kan. Mhm, terus juga ternyata emang user-nya atau mentornya ini tuh emang kayak enak banget, Kak, sama aja sama waktu pas HR jadi dia juga ba yang banyak ngomong daripada aku, gitu.
Oalah. Saatnya, ya. Oh, jabatannya, heeh heeh. Widih, keren banget keren banget. <chuckles>
Jadi mhm, jadi emang aku ngerasa kayak, "Wah, ini memang rezeki aku deh, kayaknya emang di sini", aku ngerasanya kayak gitu, dan emang kayak, apa ya, kayak emang bener-bener dipermudah aja, kayak mulus banget, gitu, dan aku juga makin ngerasa pede banget tuh, pas udah interview user, kayak, "Wah, ini mah kayaknya emang udah fiks sih keterima", kayak gitu dan sampai akhirnya memang bener, Kak, Alhamdulillah, aku keterima.
Iya, bener, wah, selamat, Kak! <chuckles> Jadinya beneran sebulan di sana itu gimana, Kak? Eee, oh, oke oke oke, sebulan di sana itu Kakak, eee, merasa dinamika kerjanya gimana? Apakah sesuai ekspektasi Kakak kah? Atau gimana?
<chuckles> Iya, beneran sebulan. Nah, ini Kak, ini yang menarik, jadi aku tuh kan, eee, sharing-sharing juga ya, sama temen-temen aku yang emang magang di beda perusahaan, ya. Kayak maksudnya, eee, kita nanya-nanya kayak, mmm, kalian ngapain di sana? Kerjanya ngapain? Nah, temen-temen aku tuh banyak yang cerita kalau mereka tuh ini, apa namanya, cuman disuruh-suruh doang, gitu loh, Kak.
Mhm ha Oh, iya, iya.